うんうん、そうですね、あの、普通にあの、日本の化学会社ま、こう、詳しいあれなこと、あれなんですけど。うーん。うんうん。
うんうん。 うん。 うんうんうん。あ、いいですいいです。はい。なるほどなるほど。そっかそっか。それは、いね、せっかく上を目指されて部署異動されたのに、ちょっと、あの、ご自身では残念でしたか？それともま、しょうがないなっていう感じでしたか？
うん。 ま、ねえ。一応うん。 でもやっぱりこう、あれなんですよね、ちょうど子供ができたんですよ、そういう時
ああ、そうだったんですね。
うん、で、やっぱりほら。けありがちなこう日本でこう仕事してて、でも、妊娠を機にみたいな感じで私も結局退職したんですよね、それでね。うーん。
うんうん。 うん。 ああ、そうなんですね。お子さんがお出来になって、ええ、されたということで。うーん、なるほどなるほど。その時は、あのどんなお気持ちだったんですか？「もっと続けたかったな」なのか、あ、まあ
うーん。 うーん。 そうなんです。へえ。 うん。 まあ、ね、まあ、そういう気持ちもないわけじゃなかったですけど、一回ほら、仕事を辞めてしまうと、また新しいのを
うん。